おうなんですよ。
うーん。 なんか、そうすね。
で、どうしたらいいかなと、悩んでますね。
え、やっぱお金はかけたくないわけですもんね。
ほうなんです。なん、ま、たくさんもし売り上げがあったら、自由に遊べるんですけど、もう、なんせこう、収入売り上げが無くて、毎月こう、貯金をくりあの、切り崩す生活なので、こう、お金を使って遊ぶっていうことが出来なくなっちゃったんですよね。
うん。 はい。 うーん。 なるほど。いや、でもそういう意味では、ね、そのなんていうか、ま、気分転換とかも兼ねて、しかも、お金をかけずに、なると、ね、なんか公園を散歩するとかね、ちょっと地味かもしれないですけど。ね、意外といい、なんかリフレッシュとかにはなったりするのかなって、しかもね、お金かからないでし。あの、ま、運動にもなるじゃないですか、しかも。
ええ。 ええ。 <laughs> はい。 はい。 はあ、はい。 そうですよね。 あ、はい。
そう、なんで、意外と、あの、いいかもしれないんで。うん。
確かに、ちょっとそういうのいいかも。ですよね。やっぱりこう、公園とかの自然を見ると、気分的にもリラックス出来そうですし、ちょっと仕事の場所から離れてる離れてみると、頭もすっきりするかもしんないですよね。
そうそうそう。 ね。 うん。